Vücudun sınırlarını nasıl koyar? Yeter demeyi nasıl öğrenirsin?
<chuckles> Çok b çok iyi bir konu bence. Neden biliyor musun? Çünkü ben, eee, "asla", "hayır" veya "yeter" kelimesini kullanmayı sevmiyorum fizikse fiziksel olarak.
<chuckles> Öyle mi? Anladım. Vücudunun sınırlarını sonuna kadar zorlayan bir insan mı, ııı, dersin kendin için?
Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle öyle. Hatta yu bir gün, eee, şöyle ufak bir anım var, onu anlatabilirim hızlıca. Iıı, bir gün bisiklet ı şeyine çıkıyoruz, bisiklet böyle, r ııı, rotasına çıkıyoruz. Bayağı da uzun bir rota. Iıı, ben öyle kendimi kaptırmışım ki yarış ama bu, hani, ııı, 100 kişinin katıldığı, hani, ben toplamda 140 kilometre, falan, ben öyle bir kendimi kaptırmışım ki, hani, ne su ne yemek ne şey, sadece şeydeyim, "Bacaklarım dönecek, yola bakacağım, düz gideceğim." Yani, yorgunluktan artık gerçekten yorgunluktan bayılma noktasına geldim. Arkamda beni takip eden yakın bir arkadaşım vardı, o da benle birlikte katılmıştı. Yoldan geçerken bana şöyle koluyla bir, "Ne yapıyorsun sen, bir kendine geldi, zikzak çiziyorsun." dedi. O söyleyene kadar ben hâlâ şeyim, "Gitmem gerekiyor, yarışı bitirmem gerekiyor, hedefe girmem"
Tabii, tabii. He he. Ha, ne güzel. Uf. Hedefe kitlenmiş bir vaziyette. Ha. Bu, aşağı yukarı kaçıncı kilometrede oluyor, bu arkadaşının sana uyarısı?
Y yüz on yedinci, falan, son 20 kilometre, 25 kilometre kala olmuştu.
Vay. Hımm. Çok şey demek ki, yani, hedefe kitlenince vücudunu, falan, çok, hani, hissetmeden, emm, hani, ııı, hedefe kitlenmiş bir vaziyette ilerliyorsun. Eee, spor alanında böyle. Eee, peki, hani, başka şeylerde, yemekte, içmekte veya, işte, yani, h hayatın her alanında mı böylesin?
Kesinlikle öyle diyebilirim. Iıı, mesela, cı şeyde çalışıyorum, uzaktan, ııı, uzaktan çalışıyorum, evdeyim. Iıı, evdeyken kendi odağımı kendi odağımı daha iyi topluyorum. Çünkü şirketteyken benim odağımı bölecek bir tok şey oluyor, hani, başka biri geçiyor, oradan bir ses geliyor, falan. Evdeyken odak veriyorum, mesela, bir projeye, o projeyi, yani, bitirebiliyorum ama şu şekilde, 5 saat çalışmışım aralıksız. Yani, vücut şey diyor hiç kalkmadan, vücut da bana şey diyor, "Belin ağrıyor, bak, görüyor musun: bel ağrısı." Bu 5 saat diyor vücudum bana. Ondan sonra sus başımın ağrıdığından susadığımı anlıyorum o derece yani.
Anladım. Hiç kalkmadan. Evet. Yani Evet, sen bayağı kendini unutarak, ııı, yapıyorsun o zaman. Peki, hani, vücudun, eee, çok yüksek sesli, iii, bağırmıyor demek ki sana, hani, o biraz daha kendini ihmal, hani, kendini çok öne çıkarmıyor mu? Veya sen mi hiçbir şekilde duymuyorsun, algını tamamen mi kapatıyorsun?
Ya, aslında, algı kapatmak değil de benim, eee, acı eşiğim yüksek.
Hı. Anladım. Yani
Yani, şu ş ya, pardon, eee, şu şekilde acı eşiğim yüksek. Ben kendiyle yarışmayı seven bir insanım, başkalarıyla yarışmayı değil. Hani, örnek veriyorum, ııı, ben çocukluğumdan beri aktif bir insanım. Spor olsun, sosyal hayat olsun, ııı, böyle, hani, projeler olsun, okul olsun, aaa, her yerde aktif olmaya çalışan bir insanım. Böyle arka planda oturayım işime bakayım değil de, tam böyle, hani, günün, göz önünde göz önünde de bulunmak değil de o işleyen, eee, demiri
Evet. Kalmayı sevmiyorsun. Aksiyonun merkezinde yer almak gibi değil mi o zaman? Hı.
Aynen, yani merkezi olur, bir çarkı olurum hiç fark etmiyor benim için. Sadece işlesin, o, hani, o makine dönsün, o çark dönsün yani.
Evet.
O yüzden o yüzden, hani, böyle, eee, kendimi şu şekilde örnek veriyorum, yani kalabalık bir aileyiz, en ufak çocuğuyum. Eskiden, eee, köye giderdik, köyde de tabii ki de ısıtma sistemi, şeydi, odunluydu. Iıı, babam kamyonuna 1 kam bi bir kamyon odun indirirdi. Hani, ben de babam da, şey, derdi, oğlum kırmaya başla sen ben gelip sana yardım edeceğim.
Anladım. <chuckles>
Babam da işini mişini hallederdi, ben de şey diyorum, ba
Ağaç mağaç bırakmadan her şeyi kırıp verirdi değil mi? <chuckles>
E <laughs> Ben de kafamda, şey, diyorum, eyvah evet Recep, burada, ııı, senin, ııı, şeyin var şu an, ııı, sınavın var, bunları halletmen gerekiyor. Ben bir başlıyordum kırmaya, gerçekten, kamyonu bitiriyordum, kamyonu bitirdikten sonra onları bir de istifliyordum babam geldiğinde, yani, şey, demişti neden bunu kendine yapıyorsun ben sana yardım edeceğimi söyledim bak ağzın dilin dışarıda, böyle, terden ölüyorsun, falan, gibisinden bir de yaz evet.
<chuckles> <chuckles> Gerçekten insan kendine bunu yapar mı, değil mi?
Kesinlikle, kesinlikle ama, yani, belki, bu yüzden benim acı eşiğim yüksek ve vücudumdan gelen sesleri göz ardı edebiliyorum, diyebilirim.
Evet. Evet, ya, vücudunu, aslında, iii, hani, biraz, ııı, uç noktalara getirip, aslında, belki, de eğitmişsin ve artık, ııı, dayanıklılığın da, aaa, artmış gibi görünüyor. Bu, ımm, hani, efor sarf edilen her şeyde bunu anladım aşağı yukarı. Hani, ııı, sonuna kadar biri seni o işten alıp, eee, getirene kadar sen devam edebiliyorsun anladığım kadarıyla ama şeyi merak ettim bir de, mesela, eee, yemek yerken de benzer şeyler olabiliyor dedin galiba. Imm, <giggles> böyle, kendi limitini, eee, unutup, kaptırıp, ı çok yiyip veya b hani, bu içki de olabilir alkol olup, aaa, çok fazla alıp, ııı, vücudunu kaldıramayacağı bir noktaya gelip, ııı, başını belaya soktuğun hiç oldu mu daha önce?
<chuckles> Evet, evet. <laughs> Ya, bu konuda, eee, şöyle diyebilirim, zaten hâlihazırda aktif bir insan olduğum için yemek konusunda çok fazla sıkıntı yaşamıyorum. Yaşadığım, böyle, anlık sıkıntı oluyor. Eğer o gün, ııı, eksik beslenmişsem kalori mikta aldığım kalori ve protein azsa onu onu tamamlamak için fazla yemem gerekiyorsa fazla yerim. Benim için hiç sıkıntı değil. Hani, en fazla on beş dakika 20 dakika ha
Evet. Evet. Zorlanmayacağını tahmin ediyorum. Evet.
15-20 dakika hazımsızlık çekerim. Sonrasında bir yürüyüş, böyle, güzel bir hava, ı üzerine, ııı, üzerine bir kahve, gerçekten, hazmımı kolaylaştırır E efendim?
Yoksa öyle olmuyor, yani, o yemek konusu, yemek konusunda çok sıkıntı yaşamıyorsun, yani.
Yemek çok yemek konusunda çok sıkıntı yaşamıyorum ama, ııı, dediğim gibi kendime, böyle, eee, kendimle yarışmayı sevdiğim için ben acıyı da çok severim bu arada.
A! Tamam.
Eee, u şöyle bir yanım var, onu da kısaca anlatmak isterim. Bir gün Polonya'dayım. Polonya'da da 1 tane e şey var, eee, restoran var, ismi Pot 13. Pot thirteen diye geçiyor. Oraya gittik, işte arkadaşım diyor ki bak o da çok acıyı sever. Kanka diyor benim burada yediğim diyor maksimum diyor 4 dere 4 seviye acı var diyor. Bu acılar da 7 seviye. Eee, bizim arkadaş da 4'ünde böyle şey demiş, illallah etmiş. Ben
Tabii. Evet. Hı hı. Eee, senin gibi birisine, eee, konulabilecek en yani, aslında, çok yanlış bir kişiye söylüyor değil mi bu lafı? <chuckles> Hani, sen orada 7'yi zorlayacak belki de nadir insanlardan biri gibisin.
<chuckles> Ve yediyi zorladım. <chuckles> Ya, yi
<laughs> Evet. Şaşırmadım doğrusu. Nasıldı peki?
nasıldı biliyor musun? Iıı, 7'yi yedim, çok iyi, harika. 15 dakika sonra karnıma bir acı saplandı, böyle, hani, biz ben ufakken
<chuckles> Tabii, yerken o kadar sorun olmadı ama mideye indikten sonra mı biraz daha sorun oluyor?
Mideye indikten sonra o büyük bir ihtimalle mide zehirlenmesi yaşadım ve ben, eee, yediğimi çıkarabilen bir insan değilim, kusabilen bir insan değilim. Ömrü hayatımda hiç yapmadım. Hani, yapmışsam da 1 kere yapmışımdır.
Yangın yeri. Evet.
Yani, ııı, gerçekten, hani, çok yediysem de
Dolayısıyla o orada kaldı, değil mi?
o, orada kalmadı, kış günüydü. O acıya ben dayanamadım, inanılmaz bir acıydı, gerçekten dayanamadım. Hani, böyle karnıma ta karnıma sanki harakiri yapıyorlar. Hani Japonların <chuckles> Japonların bir tane şeyi, sistemi var, böyle, intihar sistemi var, bıçak sokup karnımı yarıyorlar gibiymiş bir acı gibi hissettim ve kustum. Bu kustuktan sonra da gözlerimdeki kılcal damarlar patladı. Çünkü dedim ya kusmayı kusmayı sevmiyorum ve bilmiyorum, kusamıyorum.
<chuckles> An Peki Evet. Evet. İnanılmaz. Anladım. Çok aslında, yani, büyük bir pişmanlık anı olduğunu da tahmin ediyorum, hani, ben keşke böyle bir yola hiç girmeseydim diye ama, eee, şeyi merak ettim aslında ben, sen küçüklükten beri biraz, eee, hani, böyle, kendi sınırlarını zorlayan bir, eee, insan olduğundan bahsettin ve, eee, hani, hep biraz daha uca götü özellikle fiziksel efor veya, eee, hani, duyularınla ilgili şeyleri sonuna kadar zorladığını anlıyorum. Peki, bu, hani, küçükken, hani, küçükten bu yaşına gelene kadar giderek, hani, kendini, eee, geliştirme diyebilirsek buna, öyle bir şey mi yoksa aileden zaten gelen bir figür var mı sana benzeyen bu tarz? Eee, hani, mesela, babadan gelme bir huy mudur, anne mi böyledir yoksa, hani, onlar hep seni uslandırmaya çalıştığı hâlde mi sen böyle oldun?
Kesinlikle, kesinlikle. Hı hı. Yok. <chuckles> Çok teşekkür ederim bunu yönelttiğin için ve ailemde böyle bir figürüm yok, mevcut değil. Eee, ben galiba ailenin, eee, tek, ııı, yaramaz, hınzır ve kendi ke kendi kendine sınır koymayan biriyim. Hatta şöyle bir olay da vardı, geçen gün, geçen hafta hatta yine bir proje var. Ben yine kendimi kaptırmışım, gidiyorum. Eee, benim mesaim bitmiş ve, eee, şey diyor bana müdürüm, ımm, "Senin mesain bitti, artık git, bu kadar çalışmanı istemiyorum." Ben de dedim ki, "Peki müdürüm, nasıl istersen müdürüm" dedim ve çıktım, gittim işimden.
<chuckles> Yegâne kişisin. <chuckles> Artık sen gitsen iyi olur. <chuckles> Yani, şey çok ilginç genelde, hani, hobileri olan, böyle, ekstrem sporlar yapan veya, işte, eee, aktiviteyi çok seven insanlar senin gibi veya yeni şeyleri denemeyi çok seven insanlar işi biraz sıkıcı bulur ve, hani, oradan bir an önce kurtulmaya çalışırlar, değil mi? Ama sende o öyle bir şey de yok. Sende, hani, işe de kitlenince bir şekilde orada da sonuna kadar gitme gibi bir şey var galiba.
<chuckles> Evet. <chuckles> Kesinlikle. Ya, bana bunun en büyük artısı şey oldu, odak odak toplayabiliyorum. O yüzden işimi yapabiliyorum. No normalde evet dediğin gibi, ekstremi çok seviyorum, hani, eee, çok da sıkılırım bu arada. Bu buna da hak veriyorum ama odağımı topladığım için, hani, "Or onu yapmam gerekiyor mu benim? Evet, yarı gerekiyor." Ve kiminle yarışıyorum biliyor musun? Kendimle, başkasıyla değil. O yüzden, yani
Evet. Hı hı. Ta Anladım. Bu, böyle, bir nevi aslında süper güç gibi, değil mi? Çünkü insanların, e özellikle, hani, günümüzde, eee, odağın çok kısa sürdüğü, hep kısa kısa şeylerin izlendiği, hani, bin bir uzun bir videoya bile artık tahammülünün olmadığı insanların bir dönemde yaşıyoruz ve, hani, konsantrasyon herkesin çok büyük bir sorunu. Öğrencilerin Düşün, hani, sınava hazırlanan, iş yerinde, hani, bir toplantıda bile bir 1 saat, eee, bir toplantı yapabilecek konsantrasyona bile insanlar zorlanabiliyor. Veya belirli bir görevde uzun bir süre, eee, hani, algısını açık tutma, eee, çok zor Hani, herkesin hemen hemen çok zorlandığı bir şey ve bu senin aslında bir süper gücün gibi bir şey ve aslında seni sonuna kadar götüren, hani, ne yapıyor olursan ol, sonuna kadar içine çeken ve götüren de aslında bu şey, değil mi?
<chuckles> Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Tabii, tabii, tabii. Kesinlikle bu diyebilirim ya.
Yani, yoksa öyle seni diğer insanlardan ayıran şey benim anladığım kadarıyla o zaman enerji miktarı veya hiperaktivite değil de, böyle, hani, çok fazla odaklanabilme ve, yani, o, odağını, emm, bırakmama yeteneği galiba.
Ya, hem bu da diyebiliriz hem biraz öncekileri de diyebiliriz, eee, hiperaktivite ve, eee, çok fazla enerji tüketimi çünkü, eee, gerçekten, hani, bir yandan da sporla uğraşıyorum, hani
Enerji içecekleri falan da tüketiyor musun bu arada? O aklıma geldi. Hı hı.
Enerji içeceği mi? I-ıh, kesinlikle şekere a ve asidik bütün içeceklere karşıyım. Alkol hariç, alkol canımdır. <chuckles>
He, tamam, anladım. <chuckles> Bu en azından, hani, bir de o takviyeyi yapmıyorsun. Bir de onu yapsan neler olur kim bilir, değil mi?
Yani, di şey olarak sağlık açısından, ııı, karşıyım çünkü sağlıklı beslenme taraftarı bir insanım. Eee, ve gerçekten evime ha eee, hamur ürünleri, şeker ve, ııı, ısıl işlem görmüş et ve, eee, yağlar sokmuyorum, dondurulmuş yağlar sokmuyorum.
Peki Anladım. Çok güzel aslında, hani, hem sağlık kaygının da olması en azından, eee, ve, hani, eee, vücudunun kendi ürettiği enerji, eee, dışında ekstra bir şeye, hani, yardıma ihtiyacın olmaması da güzel. Çünkü, hani, yine birçok insan, eee, kronik olarak yorgun da hissediyor ya iş yerinde veya yaptığı şeyde. Hani, hâli olmuyor, ya hiç yapasın gelmiyor falan. Hani, sen depresyon falan öyle şeyler oldu mu hiç hayatında, böyle, hiç kılını kıpırdatmak istemediğin anlar oldu mu?
Evet. Depres Yani, şöyle oluyor, yani, şuna <chuckles> komik bir cevap vermek isterim. Depresyon bazen geliyor, oturuyor yanıma, benimle, hani, derdini anlatıyor bana, diyor ki, işte, "Bak, böyle böyle bir dönemden geçtik." <chuckles> Be <chuckles> Ya, depresyona ben Tam, böyle, hani, depresyonu hissettiğim anda yaptığım etkinlikleri değiştiriyorum çünkü biliyorum ki, eee, başka bir şey, değişik, yani, ilgimi çekecek yeni bir şey yapmazsam, ben galiba depresyona gireceğim. Bunda da kendime yeni aktiviteler buluyorum. Örnek veriyorum, futbolcu bir insanım, futbolu bırakıyorum, voleybola başlıyorum ya da, eee, daha çok, böyle, efor sarf edebileceğim ba boksa yazılıyorum. Dimda d dansa yazılıyorum, yüzmeye gidiyorum. Hani, çünkü biliyorum bu depresyonun en büyük sebebi, hani, o aklındaki atamadığın düşünceler, yaşadığın kötü, eee, tecrübelerden ötürü, eee, o tecrübeni unutmak, bastırmak veya atlatmak. Benim için de, hani, en hızlı ve pratik çözüm efordur, t fiziksel efordur.
<chuckles> <chuckles> <chuckles> <chuckles> Güzel. Ha, anladım. Evet. Değil mi? Çok güzel aslında çünkü aslında ben, hani, sen hiç, eee, depresyonun yanından geçmezsin gibi düşünerek sormuştum ama sonradan da düşününce, eğer o depresyonun hissine de kapılsan ve kendini kaptırsan belki oradan çıkamayacak şekilde oraya da odaklanabilirsin, değil mi? Hani, o, eee, zü üzüntüye veya acıya. Demek ki oraya hiç girmeden kendini tamamen dışına çıkaracak senaryo değiştirme, işte, ya da o bulunduğun yeri tamamen değiştirip veya aktiviteleri değiştirme yoluna gidiyorsun. Kendini de tanıyan biri olarak aslında doğru bir adım, eee, olduğu, değil mi? Aslında çok güzel.
Kesinlikle, kesinlikle. Aynen öyle. Yani, şu şekilde de şey koyabilirim aslında üstüne senin yorumunun. Bence, yani, günümüz dünyasında depresyon herkes için var, herkes için.
Doğru. Sadece, hani, bir kendini tanıyıp bir bir, hani, onun dışına çıkabilen, eee çıkabilme gücünü herkes gösteremiyor belki. O anlamda senin de aslında, eee, kendini Kendi huyunu i bilmesi iyi bir şey, değil mi insanın? Dolayısıyla, hani, ilacını da kendisi yazıyor. Psikoloğa gitmesine gerek kalmıyor. <chuckles>
Aynen öyle. <chuckles> <chuckles> Ya, a i i ya, aslında aynen katılıyorum çünkü eğer sen s kendini tanırsan, kendi zihnini, kendi bedenini tanırsan, o eğer kontrol senin elindeyse sosyal medyada, telefonda, arkadaşlarında, kız arkadaşında, ailende, öğretmeninde veyahut herhangi bir dış etkende değilse kontrol, sen kolay kolay hastalanmazsın, sen kolay kolay da depresyona girmezsin. Bence kendini tanımaktan geçiyor insanın şeyi.
Çok doğru. Çok haklısın. Evet, evet. Çok aslında değerli şeyler söyledin. Çok ilginç bir, eee, yani, hayat hikâyesi gibi dinlemiş de gibi de hissettim. Çok teşekkürler, çok keyifliydi benim için.
Ben teşekkür ederim, eee, beni dinlediğin için, anılarımı dinlediğin için. Çok teşekkür ederim, iyi günler dilerim.
Görüşmek üzere.